É cada coisa, eu falei: "Né possível, eu tenho que sair desse grupo. Ó galera, ó, tchau para vocês, vocês estão solteiro aí, tá tudo velho, fazendo vergonha, eu não vou ficar, <chuckles> não dá, eu não posso estar em um grupo desse, vou arrumar confusão com a minha mulher". <laughs>
Olha, eu eu Olha eu eu vou ser sincero, já que você mencionou no casamento, eu sou casado. A minha esposa só me permite esse grupo de adoles de amigos da adolescência, né, é o único grupo que ela não hã supervisa, <chuckles> diretamente. E eu falo: "Olha, o o pessoal lá, eles são não sei" não mas eu eu teve eu já saí desse grupo várias vezes, assim, então eles eles têm um grupo separado que eu não tô que os trem mais pesado, de vez em quando eles mandam algo no que eu tô para para, assim, pra de brincadeira, mas, sei lá, eu acho que uns cara de 40 anos de 40, mas 2 deles são divorciado, então você já você já viu, né, por que que divorciou.
<laughs> Uhum. Pouco. É só um. <laughs> Então já viu, o que eles fizeram isso com o casamento deles, quer fazer com o outro também. <laughs>
É então eu, esse grupo eu tenho cuidado, mas é tipo, é descontrair também para lembrar uma época da minha vida que eu eu tinha, assim, vida sem preocupação que era só zoeira então eu eu é um vício, vamos digamos que isso.
Uhum. E o WhatsApp o WhatsApp também tem o WhatsApp Business, que é um um um perfil de negócios.
É o que eu uso, né, não sim.
E você pode colocar lá catálogo, exemplos de tr do seu trabalho, e é uma ferramenta tão legal, tão legal, que como que os americanos não usam o WhatsApp, não entendo.
Não, o WhatsApp é um divisor de águas na na comunicação internet. Sim. Olha, eu, ah, eu eu até concordo que se você for uma pessoa que profissionalmente você não precise usar e você é uma pessoa intros introspectiva, assim, privada, realmente o WhatsApp não é para você e você tá com todo o seu direito agora, <sniffs> se tá afetando a tua vida profissional, porque você tá fazendo birra que "não, eu não quero, não quero", então é, tipo, você tá cometendo um erro, infelizmente é uma ferramenta moderna atual que é muito usada, hã, em companhias até americanos, se para trabalho sim eles eles usam sim.
Verdade, verdade, verdade é, é incrível. E nos grupos, já teve alguma coisa nos grupos que te botou em maus lençóis?
Correto.

Ah não, sim, não é eu não tenho nenhum com com exceção do grupo lá da firma, da Eh, o resto eu eu simplesmente eu eu coloco que eu tô unavailable, ou seja, eu não estou disponível e, aí depois no final do dia, assim quando eu tiver um tempo, vejo lá ou <sniffs> se alguém mandou uma mensagem e tudo mais, aí eu com a exceção ah, porque no WhatsApp eu tenho a minha mãe, só que ela diretamente, eu nunca silencio ela, né. Então é
Uhum. <chuckles> Não, tá certo, mamãe não é grupo, né.
É, qualquer m qualquer mensagem de emergência ela manda através do WhatsApp do É exatamente.
Mãe mãe não é grupo, mas se tiver um grupo da sua mãe, você sabe que vai receber florzinha de bom dia todo dia. O Fo
Ah eu tenho é, eu tenho lá um é é ela, a irmã a minha tia aqui da da Geórgia, aí tem a a cunhada dela, a ex-cunhada que ela só ela é mais amiga com a com a ex-cunhada, que com o pro com o irmão que era casado com essa
Aí de de vez em quando manda lá uma foto de margaridas escrito "bom dia". <laughs>
Não, o que acontece é, eu não sei nem por que que elas me colocaram naquele grupo lá, mas eu não sou o único também, tem uns primo meu também, então todo mundo, assim, a gente não sai por respeito né, as as nossas mães, as nossas tias mas, que não falta é vontade de sair, né. Porque Deus que me livre. É, não não, eh, esse grupo eu não silencio também não, eu tenho eu dou um jeito, esse grupo, eu e esses do são 2 grupos que eu não silencio, né. Que é o da <chuckles> da minha mãe e da minha tia, né, e das minhas tias e o do trabalho. O é, mas tem tem uns grupo que são muito zoeira realmente o Tem uns grupo que, nossa senhora, eu como eu sou evangélico, né. Mas eu tenho um grupo dos meus amigos da adolescência que na na época que eu não era evangélico. Então, tem um pesso que não cresceu ainda, tem um pessoal lá que <laughs>
<laughs> <laughs> Mas si silencia lá, né? <chuckles> <laughs> Certo. Vixe. Então eles te mandam coisa que não deveria. <laughs> Te mandam coisa que não deveria mandar, é isso?

E quando e a sua mãe comete comete aqueles erros, assim, fala no grupo achando que tá falando com você? E e fala mal de uma tia, v "filho, não fala isso. A sua tia não gosta q que menciona, coi" <laughs>
Ai, não. Olha, n no começo do WhatsApp, olha, o trabalho que me deu ensinar pra ela, porque, realmente, eu tive que mostrar a tecnologia. E ela já cometeu uma gafe parecida. E eu sempre falo pra ela: "Olha, eh, antes de usar, veja 1 vez, veja 2 vezes. Tenha certeza onde é que você tá mandando, antes de apertar o botão".
É. <laughs> Veja "filho, não fala isso não fala isso, porque eu falei com a sua tia, que eu não vou na casa dela, porque, eu tô viajando". <laughs>
Eu tive <chuckles> eu tive uma parecida, mais ou menos, isso. E e não, mas eu eu tive que ensinar vídeo e e não sei o que, não sei o quê. E fazer o o porque ela queria aprender, ela queria usar, ela quer usar. Mas, ela já é ela já é uma pessoa já de idade, é uma hã, ela é do tempo do telefone de pra você ter uma ideia, <laughs> ela é do tempo do tele na na Colômbia, né, eh, não tinha ligação direta, então, você ligav você você pegava o telefone rotatório, né. Aí, você ligava e uma operadora te atendia. Uma coisa que já vi em filme e seriado, né. Aí, você falava: "M eu quero ligar pra tal lugar. Ah, falar com tal pessoa". E a operadora te trans te eh, transferia a mensagem. Então, ela é dessa época, né. <laughs>
<laughs> Uhum. Hum Hã. Sim, sim, sim. Uhum. Tinha Uhum. <laughs> Pois é. É interessante, porque isso aí até algumas décadas atrás ainda exi ainda existia.
Minha mãe é É. Então, eu eu eu eu eu lembro eu acho que uma o ca eu, eh meu pai falou também, disso, também, até os 80, na Argentina, uma coisa assim, eu achei incrível. Nossa, 1980, ainda tinha você ligar pra uma operadora. É.
Connec connection board, eu acho que chama. Con eh, painel de co de conexão.